Siyempre alam mo na ang pinaka-number 1 'no, kapag humarap ako sa mirror ala, hindi na ako mukhang fresh, haggard na. <chuckles> Doon una pero minsan matagal pa naman bago mo bago magki makikita talaga sa mukha. <chuckles> Kasi ano, parang ang una 'no, pinaka-una talaga sa akin, yung totoong una ha, yung kulang ako sa energy. So, minsan kung kung masigla talaga ako, kung okay talaga 'no, yung katawan ko, sapat yung pahinga, alam mo yun, matatapos ko yung buong araw na energized ako. Kumbaga, hindi hindi yes, tsaka hindi nagkakaroon ng boring moments. Kumbaga, alam mo na mataas lagi 'yung energy. Pero kapag feeling ko 'no, napansin ko na parang ang dali ko nang mapagod o kaya, hmm, wala na akong ganang gawin itong isang bagay na 'to, dun ko maki dun yung unang signs na talagang kulang ako sa pahinga. And then 'yun, ah, kapag medyo tumagal-tagal ayun, makikita na sa mukha 'yan. So, alam mo na yung eyebags. Magkakaroon ng parang double-chin, <chuckles> double-eyebags. Tapos ano, recently ha, na-experience ko 'yung talukap ng mata ko para siyang pumipitik-pitik, 'yung alam mo 'yung invol involuntary oo, involuntary muscle. Pumipitik-pitik siya. So, sa umaga wala pa naman, hindi pa naman nararamdaman, pero paggalaw 'pagka gumalaw-galaw na ako, hala pumipitik na. So, parang hindi naman siya alarming 'no, pero parang 'yun 'yung way ng katawan na magsumbong na kailangan mong magpahinga. Tapos ito, pagkatapos nun, nako lumabas 'yung sanda-makmak na mga ano, pimples.
Oo. Hmm. Wow. Hindi ka napapagod? <chuckles> Hmm. Oo. <chuckles> Lumalaki na sila. <laughs> Ah, nag-ti-twitch. Oo. Oo. Hmm. Pimples Ah. Oo nga ano, kasi kapag, uhm, kulang sa pahinga, 'pag-stress yung isang tao, ano, lumalabas talaga yung mga tigyawat sa mukha.